Это точно, а домашние дела, знаешь, они вообще никогда не заканчиваются, как будто они копятся, копятся, ко ну, как бы ты их делаешь-делаешь, а они, ам, как вот в компьютерной игре как будто бы, знаешь, там вот появилось что-то, и потом оно обновилось и заново на этом месте находится. Это вот особенно на кухне есть такое такая опция очень интересная.
Они никогда нет, не заканчиваются, это правда. Добавляются, да. Да, это точно. На кухне, да. Если т если ты ещё и обедаешь дома, и ужинаешь, то, конечно, это там всегда работа есть.
Спасибо те большое за такую поддержку. Вот мне очень было ценно, конечно, услышать про вот этот момент с целями, да, что, оказывается, не 100 %, да, вот этих задач, хотя бы 60-70 основных. Для меня это знаешь, как вот, м, как гора с плеч какая-то, что я всё-таки там делаю задачи, я успеваю, просто ну вот надо реалистично в то же время их ставить. И вот этот момент с перерывами, да, когда ты уш отошёл от компьютера и потратил там на уборку белья, кстати, да, оно такое ненапряжное будет, вот эта работа по дому.
Ну да. М-да. Да, даже приятно, кстати, будет немножко, да, ра размяться.
Да, будет, э, как-то эффективность и там, и здесь. М, д хороший очень аспект, спасибо, что ты обратила на это в моё внимание. Мне очень важна такая поддержка со стороны. Спасибо большое.
Да. <chuckles> Слушай, рада была тебе помочь. Э. Спасибо тебе, пока.